Iya kan, ya ampun. Wah, itu, e menurut aku ya, ini penting ya untuk mengusahakan nih, karena kan gimana pun kalau misalnya berhenti merokok lebih sehat kan, daripada kita merokok. Nah, terus juga lebih hemat gitu Mas, lebih irit kan, kalau enggak ngerokok. <chuckles>
Mhm. Mhm. Iya sih, betul betul. Itu mah sama aja sih kayaknya. <laughs> Karena heeh, iya, kalau aku sendiri kalau misalkan berhenti merokok gitu, banyak malah banyak makan, banyak jajan gitu, ujung-ujungnya mirip-mirip aja tuh ya, <chuckles> beli rokok sama beli jajan. Kalau beli rokok enggak enggak jarang jajan malah ya. Nah, tapi dari kebiasaan itu Kak, nih, mana sih yang paling susah gitu, kamu jalanin gitu, dan bagaimana tuh cara mengatasinya?
Eh, sama aja ya? Oh, ya ampun. Heeh. Oh, jadi banyak jajan, ya larinya? <laughs> Ya ampun, jadi sama aja ya, gitu? Iya, benar benar benar. Heeh.